Mas pipiliin ko pa din pelikula, do'n sa 3 ha.
Hmm. Ah, talaga bakit?
Ah, mas gusto kong ginagawa yung panonood ng pelikula kasi maibahagi ko lang, nung bata pa lang ako kaya sobrang na-open na ako pagdating sa pelikula kasi yung lu laking lolo't lola ko. So yung lolo ko mahilig talaga manood ng mga pelikula kung kilala mo si Rambo? Si siguro, ah, yun yung mga, mga action kasi yung mga movies si siya yung ano, siya yung oo. Yes, ang dami niyang mga CD's sa bahay na puro Rambo, eh, ang daming mga movie ng Rambo before 'no, 'di ba? Tapos tapos yung mga gusto niyang pinapanood more on action talaga yung yung, ah, ano nga yung panahon ng paano ba yun, yung mo na, ah, mim yan yung mga ganyan ta's yung mga sinasakop yung mga ibang bansa ganyan.
Ay, oo naman. Hmm. Lolo, lolo, eh. Hmm. <laughs> Hmm. Karate. <laughs> Oo. Mm. Historical.
Do'n ko siguro do'n ko din yes, oo. Tapos kapag wala ang lolo siyempre nangingielam ako do'n sa mga CD niya, yung CD pa no'n yung parang may open close yung may lalabas na ano na ano ngang tawag do'n? Yung CD player niya may lalabas na lalagyan ng CD ta's iko-close mo tas magpe-play. Yes, naabutan ko pa yun, CD tape ba yun, a anyway. So, CD player yun, tapos naka-connect pa sa TV tapos kailangan yung yung jack may color color yun, eh, na kailangan mong i-ano, eh, i-connect 'di ba? Oh, my God, ay, parang feeling ko ang tanda ko na anyway, yun. <laughs> So ayun, ah, nanonood din ako pag nawawal wala yung lolo ko kasi parang makulit-kulit din ako nung bata, eh, tas pinapakialaman ko yung mga CD niya. Kasi ang dami talaga as in alam yung parang lagayan ng CD na ano na, na pataas yung parang lagayan siya ng sapatos. Tapos ano siya
Mm. Tama, ilalagay mo siya. Mm, mm, mm. <laughs> Of course, tama. <chuckles> Mas matanda ako sa 'yo, wag kang mag-alala. <laughs> Hmm. Koleksyon kasi siya, pakita yan pa na ano 'di ba?
Yes, collection, collection talaga siya. Tapos nung habang lumalaki ako di ko namamalayan bumibili na ako ng mga CD's din kaso pirated kasi yung C 'di ba yung mga CD's before pirated na mga movies, bumibili pa ako ng
<laughs> Mahal naman kasi ng original, eh, 'di ba?
Yes, bumibili pa ako no'n sa mga Muslim, oh, Muslim ang mga kadalasan nagbebenta niyan, 'di ba? Sa kanila ako bumibili sa tapos ang CD's pa no'n ₱50 oh, 'di ba? Ang mga karaniwang binibili kong CD's talaga 'di ba, ano yung sa mga movie sa MMFF.
Oh. <laughs> Alam na alam, ah. Correct.
Yun, Metro Manila Film Festival yun, yun yung mga binibili ko ta mga local, local films yung mga nagustuhan ko before non, ah, yung mga RomCom.
Hmm. Mm. Mm. Ano yung oo, ano yung isang movie na tumatak sa 'yo do'n sa mga Metro Manila Film Festival? Kung tutuusin ilang taon ka niyan ng mga pan
Lahat ng movie ni Vu Siguro mga ano nung nangolekta na din ako, mga high school na, yun yung parang nakakapag tabi na ako ng pera niyan, eh, 'di ba? Yung ₱50 malaki na yun noon, I mean mahirap na siyang ano, mahirap na siyang maipon yung ₱50 before. So yun, ah, bumibili ako no'n tapos ang pinaka-favorite ko ang ri rason ko kas kasi kung bakit bumibili ako ng mga CD for MMFF yung mga movie ni Vice Ganda.
Hmm. Mm. Mm. Oo.